Also, hm, habe ich noch nicht. Ähm, drüber nachgedacht habe ich sicherlich schon mal, aber ich habe es noch nicht noch nicht ausprobiert, weil, ähm, es sich irgendwie, ja, bisher nicht so gut angefühlt hab aber hat aber du hast natürlich vollkommen recht, dass, ähm, wenn ich da irgendwie jetzt krass über meine Grenzen gehe und das Gefühl habe, ich, äh, treffe mich sowieso nur mit denen, weil, äh um ihnen 'nen Gefallen zu tun und mit meinem Kopf bin ich ganz woanders und eigentlich habe ich da überhaupt keinen Bock und es ist mir, wie du's grade genannt hast, lästig, ähm, dann, äh, könnte das 'n guter Weg sein, dass ich da mal überlege, ja, zu priorisieren, wer mir wirklich wichtig ist, äh, oder wer mir am wichtigsten ist so. Ähm
Mhm. Ja, ja. Ja. Ja. Ja, das zahlt sich ja auch später aus. Also, äh, wie soll ich es sagen, ohne dass es, äh, zu krass klingt? Aber, äh, vielleicht ist es auch mal 'ne gute Gelegenheit jetzt, äh, ne, vor den Feiertagen auch mal Beziehungen auszumisten. Ja, also, da tatsächlich, äh, auch in Kauf zu nehmen, dass Leute, die dir jetzt nicht ganz so wichtig sind und die du entweder vertröstest oder direkt sagst: „Ne, das das wird dieses Jahr nichts.“, ähm ne, dass du, äh, hinterher gar nicht mehr mit denen großartig zu tun hast. Also, äh, das nimmt ja auch den Druck für die Zukunft schon mal weg unter Umständen.
Ja, also, das äh, das finde ich spannend, dass du das ansprichst, weil ich habe mir, ähm ich mache auch grade so Jahresendreflexion, äh, und, äh, was möchte ich eigentlich, äh, Ziele für 2026 und so was, ne? Die Rauhnächte stehen an. Ähm, und das ist tatsächlich 'n Thema, mit dem ich mich, ja, glaube ich, noch 'n bisschen mehr auseinandersetzen muss, dass ich das Gefühl habe, ich habe zu viele Menschen, ähm, in ja, in meinem Leben, also, wenn ich das so sagen kann. Das sind einfach, also, quantitativ zu viele. Und deswegen schaffe ich es nicht, diejenigen, die wirklich, wirklich, wirklich die Wichtigsten sind und das sind, ähm das ist 'ne Handvoll oder lass es 2 Hände voll sein, also, nur wirklich die mir am engsten sind, dass ich's mit denen gar nicht schaffe, so viel qualitativ gute Zeit zu verbringen, wie ich das eigentlich möchte und wie das eigentlich für mich auch gut wäre, glaube ich.
Mhm. Mhm, mhm. Ja. Ja, ja, ja. Mhm. Ja, dann hast du das Grundprinzip ja schon verstanden. Äh, es macht ja wenig Sinn, Leute, äh, mit denen man mit mit denen man wirklich, äh, qualitativ wertvolle Zeit verbringen möchte, Lebenszeit letztendlich, äh, die genauso zu behandeln wie Leute, die einem gar nichts bedeuten. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Deswegen ist hier so 'ne Priorisierung und entsprechendes Verhalten danach, ähm, glaube ich, 'n ganz guter Ansatz.

Warum? Also, es liegt sicherlich auch daran, dass ich einfach mega gestresst bin. Also vielleicht, äh ich hatte 'n sehr, sehr volles Jahr und ähm, also 2025 war echt nicht nicht ohne für mich. Ähm, und ich glaube, deswegen, ja, setzt mich das noch mehr unter Druck. Also, ich ich erinnere mich nicht, dass es mich also, ich weiß, dass es in den letzten Jahren auch so war, aber es hat mich nie so unter Druck gesetzt. Also, dieses Gefühl von, äh, ich habe irgendwie A total das Bedürfnis, allen abzusagen und B aber auch Angst, äh, dass ich dem damit, äh, Leute verletze und gegebenenfalls eben auch
Mhm. Mhm. Ah, okay.
ja, jemandem wehtue, was ich nicht möchte, ähm, das ist neu.
Mhm, mhm. Ähm, kann ich nachvollziehen. Das ist, glaube ich, 'ne Situation, in der, äh, viele sich befinden. Ähm, also, vor allen Dingen jetzt mal von Weihnachten abgesehen, wie, äh, sage ich: „Nein”, ohne soziale Konsequenzen tragen zu müssen? Das ist, glaube ich, auf jeden Fall, ähm, 'n 'n Problem. Du hattest vorhin was gesagt, das habe ich akustisch nicht ganz verstanden. Ähm: „Ich habe sowieso im Moment so viel ‚hm hm‘ mäßig zu tun.” Was was meintest du damit? Ach, arbeits jobmäßig. Ah, okay.
Arbeit. Auf der Arbeit und Jahresend u und Jahresend und am Jahresende, so. Das ist grade ne, ich ich, äh, möchte noch so viele Dinge abschließen auf auf auf der Arbeit und mich noch halt um ne, also, auch ich muss irgendwie
Ja. Mhm.
Geschenke besorgen für die Familie, ähm, für meine Nichten und Neffen vor allem. Also, das ist, äh, es ist eh so 'ne stressige Zeit und dann wollen sich noch alle treffen. Und ich f f hinterfrage das auch so 'n bisschen so: „Hey, warum können wir uns nicht einfach zwischen den Jahren treffen, wenn irgendwie super viel Zeit ist und eh alle auch frei haben und die meisten Leute eben nicht arbeiten", ähm, und ja, das ist so 'n bisschen mein mein Dilemma da, dass ich am liebsten Allen sagen würde: „Hey, nein, aber lass uns mal am 28.12. was ausmachen. Da erst würde es mir passen."
Ja, ja. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Ja. Mhm, mhm. Ja. Und wieso machst du das nicht einfach? Wieso machst du das nicht einfach?
Ähm, ja, weil ich Angst habe weil ich habe das Gefühl, die den Leuten ist es irgendwie wichtig, dass man noch so 'n Weihnachtstreffen macht. Also, es ist ja auch die Einladung ist immer so explizit: „Ja, lass uns noch mal zum zu Weihnachten treffen, lass uns irgendwie noch mal auf 'n Weihnachtsmarkt gehen, lass uns irgendwie noch 'ne Weihnachtsfeier machen“. Ähm, und das macht man halt dann also, weiß ich nicht, macht man irgendwie nicht nach Weihnachten.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja, ja, verstehe. Äh, ja.

Ja, das heißt aber auch, dass ich Leute eben genau wie du's gesagt hast, irgendwie ich weiß nicht, äh, ha ha sagst du's Wort „aussortieren“, aber das ist das Wort, das mi mir grade in den Kopf kommt. Also, dass man wirklich Leute, ja, aussortiert und sagst: „Okay, das ist nimmt mir mehr Energie, als dass es mir Energie gibt, ähm, diese Beziehung oder dieser Freundeskreis. Und dann sollte ich da eben auch keine oder nicht mehr also, ja, eigentlich keine Energie mehr reinstecken.“
Ja. Ja, ja, genau. Mhm. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Es geht um Energie, es geht um Ressourcen, es geht um Zeitressourcen auch. Und das Ganze ist ja so 'n bisschen, ähm, sage ich mal, parallel zu, ähm, diesem ganzen Minimalismus-Trend. Was heißt Trend? Das ist ja auch eigentlich ganz sinnvoll, äh, dass man sagt: „Also, alles, was mich belastet, muss halt, äh, raus aus meinem Umfeld.“, ne? Und das kann man auch auf Personen anwenden, finde ich. Warum nicht? Weil Personen sind, äh, genauso, äh, 'ne Energiequelle, wie sie auch 'nen Energieabfluss sein können. Ja, und das ist, äh ja, das kann man sogar sehen. Also, bei bei Gegenständen und Feng Shui und so weiß ich nicht, ne, da, hm, muss man immer schauen, aber bei Personen weiß ich's ja. Wer gibt mir gute Gefühle, auf wen freue ich mich und wer halt eben nicht, ja so.
Gehen. Mhm. Ja, und eigentlich, genau, eigentlich hat habe ich da auch so 'nen direkt zu allen 'n Bauchgefühl, wer diejenigen sind, ähm, die ich nämlich, äh, auf keinen Fall verlieren möchte, ähm, und in die ich wahrscheinlich, ja, äh, mehr Energie investieren sollte und könnte, wenn ich die anderen 'n bisschen, ja, aussortiere. Ich mag das Wort eigentlich nicht, weil ich denke mir so: „Hey, das sind irgendwie auch tolle Menschen und, äh, die haben mir auch zu 'ner gegebenen Zeit in meinem Leben gut getan, ähm, aber vielleicht eben jetzt nicht mehr. Und dann ist es wahrscheinlich an der Zeit, 'Tschüss' zu sagen.“
Mhm. Mhm. Genau. Ja. Ah, okay. Genau. Es geht ja, es geht auch um Entwicklung, ne? Also, äh ähm, Lebenswege entwickeln sich, äh, w Partnerschaften, Freundschaften, Beziehungen entwickeln sich auch. Und wir sind alle tolle Menschen, aber manche nerven halt, ja. So, und dann finde ich's auch, äh, gerechtfertigt, ähm, da auch äh, du du musst ja jetzt nicht sagen äh, du musst jetzt keine f keine du musst das ja nicht auf 'ne aggressive Art und Weise machen. Du kannst ja das auslaufen lassen oder irgendwie auf 'ne diplomatisch geschickte Art und Weise. Aber ich denke, ähm, es ist jetzt Zeit für sowas 'ne gute Gelegenheit, weil du dich ja eh schon mit der Thematik beschäftigst.
Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das, äh, hat mir grade noch mal sehr viel geholfen. Ich danke dir fürs Zuhören und für deine Tipps.
Oh. Ja, sehr gerne. Ich wünsche dir viel Erfolg damit.

Mhm. Ähm, erst mal 'ne grundsätzliche Rückfrage. Ähm, ist das dein 1. Weihnachten?
Mein 1. Weihnachten? Nein. <chuckles>
Ja. Okay. Also, du hattest, äh, diese Situation schon öfter, nehme ich an. Und, äh, hat sich da jetzt irgendwas verändert gegenüber den vorherigen Weihnachts äh, Perioden, Weihnachtsfesten, äh, dass du sagst: „Also dieses Jahr ist besonders schlimm“, oder, äh, wo ist das Problem?
Ähm, also, ich habe schon das Gefühl, dass es dieses Jahr besonders schlimm ist. Ähm, ich kann dir gar nicht so genau sagen